あ、なるほど。その、中学校から、そうゆうアドバイスをもらってたと思うんですけど、それは、例えば、その、同級生とか、おないおない年で、初めて初対面で会うような方々に対する振る舞いは、その後どんな感じでした？
うんうん。ええ。うん。ええええ。 うん。うん。 うん。 ああ、そうですね、なんか、そそこはあんまね、がいじんその時はしてなくって、でもなんか友達同士だと、なんか別にそこまで、うん、第一印象がなんかうんうん、なんかっていうのはそこまではい、なかったので、なんかどっちかっていうとなんか、うーん、そうですね、なんか、あの、恥ずかしがり屋の方でした、当時は。
あ、はいはい。 あ、ま、確かにそうですよね。 はい。 あ、なるほどなるほど。じゃ、あの、学生の頃はそこまで気にするってことはなかった
うんうんうん。 あ、そうだったんです。そのアドバイスを受けたものの、そこまでなんか、あの、はい、人の目を見たりっていうの、どっちかというと苦手なタイプだったんですよね。
はい。 あ、なるほど。ただ、あれですか？あの、話す際とかは結構笑顔とかを意識されたこともあまりなかったって感じす
うんうん。 ええ。